อา ครับ
ช่วยให้เขากลับมาใช้ชีวิตได้แบบปักติตรงนี้อะค่ะ มันรู้สึกแบบ ดี ค่อนข้างที่จะดีเป็นพิเศษ มากกว่าการช่วยเหลือเพื่อนที่เขามีชีวิตปกติแบบนี้มากกว่าน่ะค่ะ ถ้าเป็นตัว Hat เอง
อา ครับ พอ พอจะแชร์ได้ไหมครับว่า ที่เพื่อนให้ ให้ ให้เราอะช่วยเหลือเนี่ย เขามีความทุกข์เรื่องอะไร แล้วก็ให้เราช่วยเหลือเรื่องอะไรเหรอครับตรงนี้ พอจะแชร์ให้ฟังได้ไหมครับตรงนี้?
ใช่เลยค่ะ แต่ว่า จะเป็นเรื่องครอบครัวที่บ้านเขาน่ะค่ะ ก็คือเหมือนว่า มีการทะเลาะกัน
อ๋อ ครับ
อาจจะเป็นเรื่องที่อยู่ แล้วก็ ตรง ณ ตอนนั้นก็คือไม่มีงานทำด้วย แล้วก็ไม่มีรายได้เลย เราก็พยายามที่จะซัปพอร์ต ใช่ เราก็ซัปพอร์ตเขาทุกเรื่องเลย จะเป็น supporter ที่ดี แล้วก็ตอนนี้เขาก็มีชีวิตที่ดีเป็นปกติแล้ว
อ๋อ ว่างงานด้วย อ่า ครับ อาจจะเครียดเลย อืม ครับ อืม อา ครับผม ก็คือมีงานทำแล้ว อะไรประมาณนี้ใช่ไหมครับ?
ก็เลยรู้สึกว่า อืม ใช่เลยค่ะ ใช่ ก็คือเขาไม่ต้องมาตอบแทนเราก็ได้ เพราะว่าเขาก็เป็นคนสำคัญในชีวิตเราเหมือนกัน
อา แล้วก็? อ๋อ ครับผม แล้วก็ครอบครัวเขาก็ไม่ได้ทะเลาะกันแล้ว ก็คือกลับมาดีกันเหมือนเดิม
ก็ยัง ก็ยังทะเลาะกันอยู่ค่ะ แต่ก็ ก็ยังไม่ได้ดีกันอะค่ะ ใช่ ใช่ อย่างน้อยชีวิตเขาก็ดีขึ้น
ถูกต้องไหมครับ? หรือว่าเขายังทะเลาะกันอยู่ แค่แบบว่ามีงานทำ อ๋อ แต่มันก็ยังดีขึ้นนะครับ ถือว่า อ่า ถือว่าเราก็ประสบความสำเร็จในการที่แบบว่า ช่วยเหลือเพื่อนคนนี้ แล้วก็ทำให้เขาแบบมีงานทำ ผมคิดว่ามันถึง มันก็ไม่จำเป็นต้อง 100% หรอก แต่ขอแค่แบบว่า เราแบบได้แก้ปัญหาให้คนอื่นได้ก็มีความสุขแล้ว อา แล้วก็สุดท้ายนี้ต้องขอบคุณคุณ Hat มาก ๆ เลยนะครับที่มาแชร์ในส่วนของประสบการณ์ การ ส ได้ช่วยเหลือคนอื่นในด้านใดบ้าง ที่ทำให้เรามีความสุข ยินดีมาก ๆ เลยครับคุณ Hat อา
ได้ค่ะ ต้องขอบคุณคุณ House ด้วยเช่นกันนะคะ ที่มาร่วมแชร์แล้วก็แบ่งปันประสบการณ์ตรงนี้ด้วยนะคะ
ครับผม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
ค่ะ ขอขอบคุณมาก ๆ เลยนะคะ สวัสดีค่ะ